जी, बिल्कुल मैं आपकी बातें समझ पा रही हूँ, तो मैं दूसरी चीज़ ये जानना चाहूँगी कि जैसे आपने उन्हें अ, उनको फ़ोन करके आपने बहुत सारी चीजें कुछ नकारात्मक चीजें भी या बहुत मतलब बोला जाए बहुत बुरी तरीके से आपने उन्हें कहीं न कहीं सुनाया और थोड़ा बहुत बहस भी हो गई आप लोग की। तो उसके बाद आपने कभी बात करने का आपने साइड से प्रयास किया या उन्होंने कभी किया? या बस आखिरी ही था वो? जी।
जी। हाँ, मतलब हम लोगों की लड़ाई को थोड़ा समय हो गया, महीने हो गए कई, तो कहीं न कहीं जब वो लड़ाई हुई तो उनकी साइड से मतलब काफ़ी ज़्यादा अ, मेरे पास मैसेज आए, कॉल आए और मैंने उनको ब्लॉक कर दिया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, लगभग 2-3 महीने, मैं बहुत गुस्से में रही। मैंने सोचा ही नहीं कि कुछ मैंने गलत किया, सही किया, तब इस तरह की उलझन मेरे अंदर नहीं चल रही थी। लेकिन 2-3 महीने में फिर मेरा गुस्सा शांत हुआ, पुरानी जो साथ का समय है, वो याद आया। कभी-कभी अ, गूगल फोटोज़ से फोटोज़ भी आ जाते हैं, तो देख के फिर पुरानी चीजें याद आती हैं, तो उसके बाद मेरे मन में इस तरह की उलझन और उ-उछल उथल-पुथल शुरू हुई। तो उसके बाद ये हुआ कि मतलब उनके मैसेज आए, कॉल आए। मैंने उनको ब्लॉक कर दिया, तो मतलब मैं अब हिम मैं मैं मैंने अपनी साइड से उनको मैसेज नहीं किया और मैं कहीं न कहीं मतलब अ, पहले तो मैं गुस्से में मतलब उनको मैसेज या कॉल नहीं कर रही थी और अब ले अब मुझे थोड़ी शर्मिंदगी जैसी महसूस हो रही है कि मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया या कुछ तो उस वजह से मैं बिल्कुल ही उनको कॉल या मैसेज नहीं कर पाई हूँ उस सब के बाद से।
हुँ। अच्छा, बिल्कुल मैं समझ पा रही हूँ कि क्या परिस्थिति से कहीं न कहीं आप गुज़र रही हैं। तो मैं ये जानना चाह क्या आपने इसके इस इस बात को लेकर इसके समर्थन में किसी से बात की? कि आपने जो आपने बताया एक तीसरी दोस्त आई थी, आप उनसे बात किए या किसी दोस्त से? या घरवालों कहीं न कहीं आपसी घर के भी संबंध आपके अच्छे थे। तो अपने घरवालों से या और किसी से मदद माँगी कि मुझे क्या करना चाहिए? कोई सलाह ली नहीं? जी।
हुँ, जी, जी। जी। मतलब मैंने अभी इस मसले पे, घर में तो किसी को बताया नहीं। मेरे घरवालों को नहीं पता है अभी कि हम लोगों का इस तरह से झगड़ा हुआ है और वो लोग व अभी भी पूछते रहते हैं कि, "वो कब आएँगी? कैसी हैं?" तो मैं उनको झूठ बोल देती हूँ कि, "हाँ, ठीक हैं, आएँगी जल्दी। थोड़ा पढ़ाई-लिखाई में अपनी व्यस्त हैं" और जिन दोस्त की वजह से लड़ाई हुई थी, उनसे तो मैंने त उन पे तो मुझे सबसे ज़्यादा एकदम मतलब गुस्सा ऐसा आया क्योंकि कहीं न कहीं जो मेरी दोस्त है, वो ये बोल रही थी कि, "मैंने ऐसा नहीं बोला था, बढ़ा-चढ़ा के बोला है, उन्होंने ये सब, वो सब," तो मतलब मुझे ये लगा कि मतलब, मतलब मेरे दिमाग में कहीं न कहीं उनके लिए भी एक शक जैसा गया कि शायद हाँ, इन्होंने बढ़ा-चढ़ा के बोल दिया, तो मैंने उनसे भी कोई सलाह नहीं माँगी क्योंकि मुझे नहीं लगा कि वो मुझे कोई सटीक सलाह देंगी, सही सलाह देंगी। लेकिन मेरी इस मसले पे अपनी एक और दोस्त है उनसे बात हुई तो उनका कहीं न कहीं यही कहना था कि मुझे इस तरह की प्रतिक्रिया, गुस्से वाली प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी और प्रतिक्रिया जब दे दी या उनकी दोबारा कॉल आ रही है, आपके पास मैसेज आ रहा है, तो आपको बात करनी चाहिए थी, चीज़ों को समझने की कोशिश करनी उनका भी पक्ष सुनना चाहिए था। तो इस तरह की सलाह उन्होंने दी, तो यही चीज़ थी।
अच्छा। हाँ। जी। हुँ। जी।